बिल्कुल, बिल्कुल देखिए मैं जो है आपकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर क्वालिटी ऑफ़ लाइफ हमें बढ़ानी है ना तो हमें बिल्कुल जो है खेलकूद से जुड़ना चाहिए और देखिए अ, मैं देखता हूँ कि जो अ अ, बड़े-बड़े लोग हैं, जैसे इलोन मस्क हो गया या फिर और भी बहुत सारे हो गए, बिल गेट्स हो गए, तो मैं देखता हूँ कि ये जो है उम, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसके माध्यम से च वो जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएँ, चाहे वो किसी खेल से जुड़ जाते हैं, या वो थोड़ा-सा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो मैं मानता हूँ, देखिए इसके माध्यम से ना, उनको एक बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। देखिए मैं मानता हूँ कि वो जो है ना काम और अच्छे से कर पाते हैं, उनका फोकस बढ़ जाता है काम पे उम, और इसके अलावा देखिए मतलब उनमें एक एनर्जी लेवल ऊर्जा जिसको कहा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो जिसके माध्यम से उनको काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं मानता हूँ कि देखिए अगर हमें भी अपने जीवन में सफल होना है ना, तो हमें भी जो है खेल-कूद से जुड़ना चाहिए और कहीं न कहीं इन सब जो फाय लाभ हमें मिलते हैं, इनका फायदा उठाना चाहिए। इस पर आप क्या मानते हैं?
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए इन चीज़ों का तो ना मैं जितना हो सके उतना मतलब ऐसी चीज़ें ही है, ऐसी है कि आप लगा लीजिए ना जितना आप इन्हें खुद से करेंगे, सीखेंगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा असर डालेंगे और ये तो हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रयोग भी आती है, हमारी ज़िंदगी में तो बिल्कुल हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। और ना देखिए जितना हम ये चीज़ें करेंगे तो हम आपसी भी रिश्ते समझते हैं कि अ, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कैसे चीज़े हमें वो करनी है और बहुत चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो भी पाएँगी अगर हम इन चीज़ों को देंगे क्योंकि अगर आप देखें, बहुत से लोग ना फिर और चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि समय तो बचपन में हमारे पास होता ही है और बड़े होते-होते तक भी अगर हम अच्छी आदतों को अपनाएँगे तो हमारा जीवन भी उसी हिसाब से ही चलेगा, तो मैं कहूँगा देखिए, शरीर तो हमारा खुलता ही है और हमारा मन भी काफ़ी ना शांत-सा रहने लग जाता है। तो काफ़ी देखिए अच्छा लगा आपसे बात कर, कर, काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी आपने मुझे, बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे आपसे बात कर, कर और आशा करूँगा की दोबारा भी आपसे बात हो।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ।

बिल्कुल, देखिए एक तो ना, शरीर शुरू से ही अगर खेलों में रहा हो ना तो वो इंसान मतलब एक तो वो बचा रहता है आप देखिए जो आजकल, अलग तरीके का मोटापा हर इंसान को, छोटे से छोटे बच्चे को ना बाहर का खाना खा खा कर या फिर आलस मचाकर मतलब काफ़ी ज़्यादा वो ऐसा हो गया है कि आजकल के लोग ना बहुत ज़्यादा, वो हो गए हैं मतलब आलसी भी हो गए हैं बच्चे और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को मतलब आप लगा लीजिए कि, बहुत दिक्कत आती है उनको अपनी ज़िंदगी में ना कुछ बेहतरीन करने के लिए या फिर उनको स्वस्थ रहने के लिए, तो मैं कहूँगा कि जितना हो सके ना अ, पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी और हर इंसान आसानी से हर चीज़ कर लिया करता था, लेकिन आजकल के लोग देखिए कितना ज़्यादा मतलब ना वही है कि जितना हम खेलों से दूर करते जा रहे हैं बच्चों को, उतना उनके ऊपर ऐसा खराब असर पड़ रहा है, वो आलसी भी बहुत हो रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें उनके लिए ज़िंदगी में ना, खराब होती जा रही हैं। तो मैं कहूँगा खेलों का सबसे बड़ा असर तो यही होता है कि, हमारा शरीर थोड़ा खुला रहता है और हर समय मतलब एक वो रहती है आपके पास लगा लीजिए अ, हमेशा आप खुशी से रहते हैं और आपको एक तंदुरुस्ती-सी महसूस होती है। आपका क्या मानना है?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।